हाँ जी।
तो, अ
जी। जी, बिल्कुल।
हाँ जी, वो काफ़ी ज़्यादा
जी। जी, बिल्कुल। जी।
ता है कि जब
ठीक है।
को वो अ, द मिठाई वगैरह देते हैं, है ना? हाँ, आपके साथ भी मतलब कभी ना कभी बचपन में आपको तो मिलती होंगी मिठाई?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
जी। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं? मैंने खुद अ, बनाना सीखा था मेरी माताजी से, तो त्योहार मतलब मुझे कुछ मिठाई बनाना ज़रूरी होता तब। अ, तो मैंने बहुत सारे अ, मिठाई बनाने सीखे हैं त्योहार में, इस बारे में आपसे बात कर, कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
जी। हुँ, जी। हाँ जी। हुँ, जी, जी, हाँ जी। मुझे भी मुझे भी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।